Eh, e colocar, tipo, todo mundo. Não, pô, a gente conta com essa tecnologia hoje, né, que por mais que você não tá fisicamente ali, mas o vídeo dá aquela sensação mais de participação e e eles entrarem na sua casa pelo vídeo, você entrar na festa deles e ficar ali, sei lá, uma meia hora, porque também é é chato, né, ficar, ali, com aquela conversa online e todo mundo, né, quer ter quer quer às vezes falar com a pessoa que tá do lado e você não quer ser grosseira com aquela pessoa que tá na no vídeo, tal, mas sei lá, combinar 15 minutos, meia hora, só pra ter essa troca virtual, de de s ter essa sensação, né é. É, por porque aí você sim. Porque aí você vai ter uma sensação de que você participou, eh, uma coisa, assim, que que é pode ser engraçada é colocar você na foto, sabe, tipo, você lá no grupo no no iPad ou no celular, e tirar uma foto e falar: "Ah, ela estava aqui", tipo, pelo menos, né.
<laughs> Ai, muito boa essa ideia que você tá me dando, muito legal, gostei, vou tentar botar em prática v <laughs> É verdade, vou falar pra eles fazerem isso. <laughs>
Sim, porque aí você tem um registro lá com eles, bem ou mal, né, você estava ali na festa <chuckles> e vai ficar até até engraçado. <chuckles>
Claro, claro. Então assim, hã, eh, a gente tem a o legal da minha família é que a gente tem muito esse costume, assim, de fazer videochamada. Eh, depois que os meus sobrinhos nasceram, a gente faz chamadas, assim, quase que umas 3 vezes por semana, assim, com eh, a gente tem a gente tenta manter bastante, assim, ainda mais por conta da questão das crianças, né. E aí eh, outra coisa também, assim, eh, tá longe das crianças, assim, que os meus sobrinhos s na verdade são os amores da minha vida. <sniffs> En é.
Tá. Ai, que legal, que bom. Sim. Sim. Ai, que legal. Qua quantos sobrinhos são?
São 2, né, que é que é 1 menina e 1 menino, e agora vem outro menininho.